अ, देखिए 21वीं सदीं चल रही है और एक तरीके से कहें तो डिजिटल युग चल रहा है और सारी चीज़ें ही डिजिटल हो गई हैं और जिसमें होता क्या है कि बहुत सारे आपके अकाउंट और बहुत सारे पासवर्ड आपके होते हैं। और लोग बड़े उलझ के रह जाते हैं इसमें और कई बार होता है ना, कि आपको पासवर्ड याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में और सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा आपको चिंतित रहते हैं और अलग-अलग नए तरह के पासवर्ड ट्राई करते हैं। तो ऐसे मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पासवर्ड और सिक्योरिटी के लिए आपकी आदतें क्या हैं? आप कैसे मैनेज करते हैं इनको?
उम, जी। सच कहूँ तो पासवर्ड के लिए मैं वैसे तो यही करता हूँ अक्सर कि एक ही पासवर्ड मैं बनाता हूँ। मतलब एक मजबूत पासवर्ड बनाता हूँ या फिर एक तरीके का ही पासवर्ड सभी जगह पे रखता हूँ चाहे मेरा अ, ईमेल हो चाहे मेरे कोई अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट हो इससे थोड़ी-सी आसानी मुझे होती है कि मैं याद रख पाता हूँ भले उसमें थोड़ा बहुत हेर-फ़ेर हो जैसे कि कभी किसी नंबर का हेर-फेर हो गया या फ़िर कभी किसी जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनका हेर-फ़ेर हो गया। इस तरीके से हेर-फ़ेर कर देता हूँ लेकिन एक जैसे ही रहते हैं। और कभी-कभी इससे भी मदद मिल जाती है कि एक वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न का उत्तर मैं ऐसा रखता हूँ कि मुझे, समझ आए कि मेरा पासवर्ड क्या बनाया था मैंने तो ये मुझे काफ़ी मदद करता है बनाने में क्योंकि अ, क्या होता है ना कि आप बहुत इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं आजकल कि पासवर्ड याद रखना मुश्किल सा हो गया है। तो समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें? तो अक्सर एक तरीका जो मैं अपनाता हूँ एक तो मैं अ, ध्यान रखता हूँ अगर मैं नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इसमें कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं रखता हूँ बल्कि जो साल चल रहा होता है उसका इस्तेमाल करता हूँ जिससे मुझे याद रहे कि किस साल मैंने वो शुरू किया था और मैं जब भी इस पासवर्ड डालूँ तो उस साल को मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से एक स्पेशल कैरेक्टर, 1 नंबर कुछ और फिर आगे कुछ भी जो भी मेरे अ, वो रहेंगे, कह सकते हैं अल्फ़ाबेट। तो वो मेरी सहायता करते हैं एक मजबूत पासवर्ड बनाने में और मैं याद भी रख पाता हूँ।
अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ जी। हाँ। ठीक बात है। सही बात है। हाँ। अच्छा। अरे वाह! हाँ। जी। हाँ। जी। जी। नहीं बड़ी अच्छी बात है देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आप पासवर्ड तो बना लेते हैं लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी-सी कमजोर है जो आपने बताया कि अ, आप लगभग-लगभग सेम ही पासवर्ड रखते हैं हर अ अ, उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म के लिए और देखिए ऐसे में होता क्या है कि कई बार देखिए आपका सोशल मीडिया तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन कई बार नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी आपने सेम रखा होता है। तो ऐसे में तो देखिए कितना हैक होने की संभावना बढ़ जाती है और आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी-पर्पज़ से थोड़ा-सा अलग-अलग पासवर्ड रखना ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है? हालाँकि देखिए हाँ, याद रखने में तो मुश्किल आती है। जी।
जी। हुँ। अ, नहीं मतलब अ, जैसे आपने पूछा कि ब नेट बैंकिंग की बात है बैंक की जब बात आती है ना, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बदल जाता हूँ। वहाँ पर ये तरीका नहीं आज़माता हूँ मैं। वहाँ पर मेरे पासवर्ड जो होते हैं वो अ, कभी-कभी क्या होता है जब आप गूगल पर कोई भी पासवर्ड बनाने जाते हैं तो गूगल ही कुछ पासवर्ड अ, सज़ेस्ट करता है, एक सज़ेशन देता है तो वो पासवर्ड मैं इस्तेमाल करता हूँ। और उसको सेव करने के लिए गूगल का वो होता है, पासवर्ड मैनेजर होता है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अ, पहली बात तो नेट बैंकिंग मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ। मतलब अ, 100 बार में से 1 बार ही इस्तेमाल में आती होगी क्योंकि फ़ोन में एप्लिकेशन आ गई है बैंक की तभी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फ़िर भी मैं उसका पासवर्ड जब भी होता है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ पासवर्ड मैनेजर के ज़रिए ही एक नया पासवर्ड बनाता हूँ। और वो पासवर्ड प पासवर्ड मैनेजर में ही रहता है और उसी से जब भी होता है मैं उसको डाल के खोल लेता हूँ। वहाँ पर ये सिर्फ़ मेरा तकनीक रहता है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं कि आप सोशल मीडिया है या फिर बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सबको अलग पासवर्ड बनवाना है, सब कुछ करना है। वहाँ पर थोड़ा-सा मैं ढील छोड़ देता हूँ कि चलो ठीक है याद ही तो रखना इनका क्या ही काम है। बाकी जगहों पे जब बैंक से संबंधित बात आती है तो मैं थोड़ा-सा ध्यान रखता हूँ इसको कि पासवर्ड मैनेजर वाला पासवर्ड यूज़ करना या फिर उसी से फिर सेव किया हुआ पासवर्ड निकालना। इस तरीके से मैं उसको मैनेज करता हूँ।
हाँ, हाँ। हाँ, जी। हाँ। अच्छा। जी। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। हाँ। जी। ठीक बात। जी। <chuckles> हाँ जी। जी, सही बात है। जी। हाँ। जी। नहीं बड़ा अच्छा लगा जानके चलिए कम से कम आप अ, थोड़ा-सा सजग हैं। और आर्थिक मामलों से जुड़े हुए ऐप्स में या फ़िर एप्लीकेशंस में आप अलग तरह का पासवर्ड रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से होना भी चाहिए। क्योंकि ये आर्थिक रूप से नुक़सान अ, बहुत ज़्यादा अ, कहते हैं ना, कि भारी पड़ता है इंसान पे अक्सर। और सोशल मीडिया पे तो ख़ैर कोई क्या ही कर लेगा बहुत होगा तो आपके फ्रेंड लिस्ट में किसी को ऐड कर देगा या डिलीट कर देगा या मैसेज कर सकता है। और क्या ही कोई करेगा। अच्छा अ, आपने जैसे बताया कि आप गूगल पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं और सारे कुछ सब कुछ सेव रखते हैं वहाँ पे। लेकिन देखिए वो भी तो डेटा जो है आपका डिजिटली कहीं पे सेव हो ही रहा है। और आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी अ, सुरक्षा क्या एक तरह से ख़तरा रहता है या फ़िर हो सकता है आने वाले समय में जिस हिसाब से आजकल जो हम देखते आए हैं कि, जो हैकर्स होते हैं वो तो कई बार देखिए फ़ेसबुक पे हैक कर लेते हैं गूगल को हैक कर लेते हैं कई बार वर्ल्ड बैंक की स वेबसाइट हैक कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पासवर्ड मैनेजर सेफ़ ऑप्शन है या नहीं है मतलब थोड़ा-सा आपको संशय अ, उसपे होता है शंका होती है उसपे?
जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। थोड़ी बहुत तो कहीं न कहीं होती है क्योंकि अ, क्या है कि वो भी तो एक तरीके की वेबसाइट ही है जिसके द्वारा मतलब वो अ, मैनेज किया जा रहा है उसका प्रबंधन किया जा रहा है गूगल के द्वारा। तो बिल्कुल मतलब इस चीज़ की बिल्कुल संभावना है कि वो भी हैक हो सकता है। या फ़िर हो सकता है उसको कहीं से कोई अ, डेटा जो है बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि डेटा लोग बेच भी देते हैं। कोई कंपनी में है क्या कर रहा है लेकिन डर तो बना ही रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत भरोसा दिखाना भी ज़रूरी है फ़िर आप ऐसे इस्तेमाल करोगे। हालाँकि इसके लिए एक और चीज़ होती है टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन करके। अ, उसमें ये होता है कि आपके जब भी आपका कुछ भी डेटा इधर-उधर होगा कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आता है या ओटीपी आता है आपको उसको परमिशन देनी होती है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, या फिर मैं नहीं हूँ। इस तरीके के चीज़ें होती हैं तो इससे थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है कि अगर कोई हैक करने की कोशिश कर भी रहा होगा तो एक नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन में आएगा और आपको पता चल जाएगा। जैसे अब आप फ़ोन में ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ोन में तो ख़ैर बायोमेट्रिक का भी सुविधा होता है। आप अपना अंगूठा लगाकर कर सकते हो अ, मतलब लॉगिन कर सकते हो नहीं कर सकते हो या फिर ओटीपी का सिस्टम भी है। ख़ैर ओटीपी का सिस्टम तो ऐसा है कि वो अ, बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है कि उसको बहुत लोग हैक कर लेते हैं। आपका फ़ोन हैक करके भी ओटीपी देख लेते हैं। लेकिन 2 -फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हाँ, इससे काम चल सकता है। आपको पता चल सकता है। लेकिन अगर भरोसे की बात आए तो फिर भरोसा तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता है आज के समय में। <chuckles>
जी। अ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। सही बिल हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ठीक है तो। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ। ठीक हाँ। <laughs> सही बात है। नहीं वाक़ई में आपका कहना ठीक है और ज़ाहिर सी बात है देखिए बड़ा चिंता का विषय तो है ही है ये। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं और कहते हैं ना, कि ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपकी हर जगह मौज़ूद होती है। आपका डेटा भी हर जगह चारों तरफ अ, विचर रहा होता है तैर रहा होता है एक तरीके से और बहुत सारी कंपनियों के पास रहता है तो ऐसे में कुछ जानकारियाँ नहीं होती हैं। वो जानकारी भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है अगर कोई चाहे कोशिश करे तो अ, जो गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ सकता है। अक्सर आज आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम कितने बढ़ते जा रहे हैं आजकल। और बड़ा ही चिंता का विषय है कि ये भई ऑनलाइन ठगी होने लगी है। अच्छा जैसे आपने बायोमेट्रिक का आपने इस अ, बताया कि बायोमेट्रिक का भी आप यूज़ करते हैं। अ, बायोमेट्रिक से कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पैसे भी निकाल लेते हैं। मतलब कि ताकि उसको बैंक ना जाना पड़े और एक जगह मैंने देखा था बड़ा मुझको हालाँकि अब हास्यपद भी लगा और बड़ा वो भी हुआ अफ़सोस कि भई इस तरीके से तो कहीं भी ब सुरक्षित तो नहीं है आपके पैसे। आप किसी भी जनरल स्टोर पे बैठे हुए हैं एक डिवाइस लेके बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं बायोमेट्रिक से आप अपना अंगूठा लगा रहे हैं और पैसे निकल जा रहे हैं आपके। अब पता नहीं इसको आरबीआई ने कैसे अ, कर रखा है कि अप्रूव, ऑथराइज़ है या नहीं है। लेकिन ये बड़े अ, भारी पैमाने पे हो रहा है आपको जानके हैरानी होगी। आपको क्या लगता है कि फ़िर बायोमेट्रिक जो डेटा है जैसे अब देखिए आप फ़ोन में के अ अ, फ़ोन में भी आप उपयोग करते ही हैं। अब अंगूठा तो आपका बदलेगा नहीं। अंगूठा तो हर जगह सेम ही रहेगा। तो आपको नहीं लगता है कि बायोमेट्रिक से भी बहुत बड़ा फ़्रॉड हो सकते हैं या फिर कहीं न कहीं एक ख़तरा है सुरक्षा का? जी।
हुँ, हुँ जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हो तो सकता है उसके लिए हालाँकि अ, ये है कि हम शिक्षा ही दे सकते हैं लोगों को। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि, शिक्षा की ही कमी होती है क्योंकि आप डिजिटल चीज़ें ले तो आए हैं समाज में लेकिन समाज अभी उसके लिए उतना तैयार नहीं था। अ, ये अचानक से आप बायोमेट्रिक भी ले आए, इतने सारे फ़ोन आ गए सब कुछ सुविधाएँ हो गयीं सब कुछ डिजिटल हो गया लेकिन आज भी ग्रामीण का जो व्यक्ति है या फिर जो बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कुछ भी शिक्षा नहीं मिली इसके प्रति। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको बताया जाए कि किस तरीके से आपके साथ धोखा हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो वो भी सजग रह सकते हैं। हालाँकि ये बिल्कुल अ, मतलब वो है कि वहाँ पर जाकर ये चीज़ हो सकती है जैसा कि आपने बताया, आपने देखा भी है खुद भी। इसमें यही है कि आधार आप कर लॉक करके रख सकते हैं। जैसे आधार में अ, लॉक हो जाता है आपका बायोमेट्रिक लेकिन इसका भी ज्ञान नहीं होगा ग्रामीण लोगों को, तो बताना पड़ेगा। तो सि मुझे लगता है शिक्षा का अभाव है अगर इस पर थोड़ा-सा काम किया जाएगा ना तो ये चीज़ें भी धीरे-धीरे सुधर सकती हैं। इस पर भी काम अगर होगा अच्छे से मतलब बिल्कुल जो बोलते हैं ना, ज़मीनी स्तर पर अगर काम किया जाए तभी सही हो पाएगा वरना नहीं और होने में भी हो सकता है 5 साल लग जाएँ तब तक और आगे टेक्नोलॉज़ी चली जाए।
जी। हाँ। जी। जी। हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। जी। हाँ, हाँ। सही बात है। बिल्कुल देखिए समझ में आती हैं चीज़ें कि ज़ाहिर-सी बात है देखिए कि लोगों को ना जानकारी नहीं है इन चीज़ों के प्रति और आप बात तो करते हैं कि आप डिजिटल इंडिया बनाने की लेकिन डिजिटल देखिए इंडिया तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है। ये तो सच्चाई है कि हमारी 60% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निवास करती है। और वहाँ तक इतनी जानकारी नहीं होती है जागरूकता नहीं होती है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्राइम की जो घटनाएँ होती हैं ऑनलाइन साइबर ठगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती हैं छोटे शहरों में ही होती हैं क्योंकि कम जागरूक होते हैं लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की एक ज़िम्मेदारी बनती है और ऐसे लोगों को अ, शिक्षित करना और ऐसे लोगों को जागरूकता फ़ैलाने का काम करना चाहिए। एक बहुत बड़े लेवल पे करना चाहिए। योजनाएँ लागू की जानी चाहिए, रूल्स बनने चाहिए। तो मतलब और क्या आपको क्या लगता है कि क्या सरकार क्या कर सकती है इस क्षेत्र में इस दिशा में?
हाँ। जी। अ, देखिए करना तो चाहिए सच बात यही है, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी का मुद्दा कहीं न कहीं रहता है, जगह-जगह धोखाधड़ी होती है, किसी बुज़ुर्ग के फ़ फ़ोन से पैसे निकल जाते हैं। तो, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है सरकार को। अब इसमें सरकार यही कर सकती है कि, जो भी उस गाँव का बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है और वो वहाँ रह रहा है, वो एक तरीके की सभा आयोजित कर सकता है, उसमें सबको बुला सकता है और उनकी स्थानीय भाषा में उनको सिखा सकता है। क्योंकि भाषा भी बहुत, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, भारत जैसे देश में। क्योंकि हर 40-50 किलोमीटर पे यहाँ पे भाषा बदल जाती है। अ, मतलब स्थानीय भाषा तो बदल ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए कितने भी हिंदी भाषी हो, उनकी भी अलग-अलग स्थानीय भाषाएँ हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे शिक्षित व्यक्ति है उसको वो थोड़ा-सा फंड दे सकती है कि एक सभा आयोजित करे वो और उस सभा में जाकर वो सबको बताए कि क्या ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। या फिर ये भी कर सकती है कि, कुछ समय के लिए जो लोग इसका ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके लिए अभी भी वो मैनुअल जो भी सिस्टम था, उसको लागू करके रखे। उनके लिए अभी वो, वो सुविधाएँ ना चालू करे। जब तक वो व्यक्ति शिक्षित ना हो जाए उसके प्रति। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है धीरे-धीरे सब सुधर सकता है।
जी। हाँ। उम, ठीक बात। सही बात। जी। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ। सही बात। हाँ। सही बात जी। नहीं, वाक़ई में बड़ा क़ाबिले तारीफ़ है, आपने जो भी सुझाव दिए हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि बड़े कारगर साबित होंगे, अगर प्रयास करे सरकार तो। और बहरहाल अ, जैसे देखिए हमने बात की थी कि जो आजकल देखिए ऑनलाइन फ़्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल फिशिंग बहुत होने लगे हैं, बहुत सारे स्कैम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो आपको कोई आपका आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है कि जिसमें स्कैम करने की कोशिश आपको की गई हो और उसमें पता नहीं, सफलता मिली या उनको या असफलता मिली? तो कुछ ऐसा अनुभव हो, तो ज़रूर साझा करिए।
हुँ। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल, मेरा अनुभव रहा है इसके साथ क्योंकि अ, मैंने एक समय था, जब मुझे व्यापार करना था और मुझे थोड़े ज़्यादा पैसों की बस पैसों की आवश्यकता थी। करीब-करीब 20 लाख के आस-पास की आवश्यकता थी। तो मैं उस वक़्त एक नया-नया स्कीम आया था सरकार का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करके। तो मैंने कहा, "चलो, इसको करते हैं।" और मैं जगह-जगह बैंक जा रहा था, ये डॉक्यूमेंट माँग रहे थे। कहीं पे कह रहे थे, "इतना आईटीआर लेके आओ, ये करके लाओ।" तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास इतना सब कुछ होता, तो हम लोन क्यों लेने आते? तो मेरा यही मुद्दा रहता था हमेशा बैंकों से कि अगर मेरे पास पहले से ही इतना कुछ होता, तो हम लोन क्यों लेते? तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि मेरा डेटा सब जगह पहुँच गया, मेरा नंबर पहुँच गया। किसी ने एक दिन फ़ोन किया और उसने कहा कि, "हम आपको लोन करवा देंगे। हम सरकार की तरफ से ही बात कर रहे हैं।" और उसने पूरा प्रूफ़ दिखाया उसमें। उसने कैसे बनाया था, क्या किया था, नहीं पता और उसने सबसे पहले एक लेटर भेजा, उसमें पूरा प्रधानमंत्री की फ़ोटो और पैसे कुछ अ, करीब 20 लाख के आसपास लिखे और उसने कहा कि, "इसकी बस फ़ाइल चार्जेज़ आपको लगेंगे।" मैंने कहा, "ठीक है। कितने देने हैं?" तो उसने, ₹2700 बोले और मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब हुआ क्या, उसके थोड़ी देर बाद एक मैसेज भेज दिया अपने नंबर से, बोला देखो पैसे आ गए और उसने अपने नंबर से भेजा था, उसको लगा कि हम कोई बेवकूफ़ होंगे और मानेंगे पैसे आ गए। मैंने कहा, "नहीं, पैसे तो नहीं आए।" फिर हम समझ गए फ़्रॉड हुआ है और बात करते-करते ही हम अ, वो जो अ, साइबर थाना होता है ना, वहाँ पर पहुँच गए, और वहीं पर डायरेक्ट जैसे ही पहुँचे, मैंने कहा, "ये लो, बात करो। कोई बात करना चाहता है।" वो समझ गया और उसने फ़ोन काट दिया, स्विच ऑफ़ कर दिया। हालाँकि वो पैसे कभी वापस नहीं आए मेरे और ना कोई रिपोर्ट लिखी गई। उन्होंने कहा, "देखिए, उसको तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगली बार से सावधान रहिएगा।" बस इतना ही हुआ था। <chuckles>
अच्छा। ठीक है। अरे! हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। <laughs> सही बात है। जी। हाँ, बिल्कुल सही बा अच्छा। हाँ। अच्छा। <chuckles> जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। हाँ, हाँ। अच्छा! हाँ जी, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। <chuckles> सही बात। चलिए नहीं, वाक़ई में बड़ा ब आश्चर्यजनक अनुभव आपका था और वाक़ई बड़े ताज्जुब की बात है, देखिए, सरकार के नाम पे इस टाइम दिखा के, फ़ोटो दिखा के जिस हिसाब से ठगी की जा रही है। और देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ में वो भी अपने हिसाब से प्रयास अपने बढ़ा रहे हैं, स्कैमर्स जो होते हैं आजकल के। वो भी डिजिटल हो गए हैं पूर्ण रूप से। और चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अनुभवों के बारे में जानके, आपके विचार सुन के और आशा है, ऐसे ही आगे बातचीत होती रहेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
बिल्कुल। हुँ, ज़रूर, मुझे भी मज़ा आया आपसे बात करके, फिर बातचीत करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।